Ja, ich habe manchmal so, ja, Schuldgefühle oder ich fühle mich halt manchmal 'n bisschen schlecht, wenn ich generell so, äh, ja Fast Food einfach esse oder halt ich bin halt so 'n 'n 'ne, Naschkatze, ne? Und, äh, dann nasche ich manchmal 'n bisschen zu viel und dann fühle ich mich auch irgendwie 'n bisschen dreckig und fühle mich dann halt nicht so ganz, äh, ja tipptopp so. Ich weiß nicht, Schuldgefühle kommen dann irgendwie schon noch hoch, ne
<chuckles> Mhm, ist es
so: „Wieso habe ich das getan?“
<laughs> Wie also du sagst jetzt Sch äh, Schuldgefühle. Also so wirklich, dass du das Gefühl hast so: „Oh, ich, ähm ich fühle mich jetzt schle“ Also fühlst du dich wirklich schlecht, wenn du auch mal naschst oder nur, wenn du jetzt irgendwie so 'ne Fast-Food-Orgie hast?
Ähm, boah, ne, Fast-Food-Orgie, ne? Also wenn du so bei KFC bist oder so und dir dann so Chickenwings reinpfeifst oder bei Burger King irgendwelche Burger, ne? Und dann, ach, vielleicht noch 'n Eis dazu oder vielleicht irgend 'n anderen Nachtisch oder bei auch ich habe das sogar bei Subway, ne, wenn ich mir dann so 'n Sub reinziehe. Ich esse meistens zwar nur 'n halben, aber danach könnte ich auch 5 Cookies verdrücken, ne, also. <laughs> Und dann habe ich wohl schon so 'n schlechtes Gewissen, weil ich weiß ja auch ganz genau, ne also noch nicht mal diesen Aspekt: Das ist ungesund, ne? Lass mal diesen Aspekt mal beiseite noch, aber wat das alles für Kalorien sind, was ich mir da reinschiebe, ne? Und dann denkst du so: „Ja, aber mei dat Figürchen, dat leidet.“ Und dann, ähm, habe ich so richtige Schuldgefühle meinem Körper gegenüber.
Mhm. <laughs> <laughs> Mhm. Mhm. <laughs> Okay, äh, hast du auch so körperlich also, das ist ja auch der Klassiker, so irgendwie, wenn man dann zu viel isst, dass du dich so körperlich auch unwohl fühlst, also im Sinne von irgendwie so lethargisch und schlapp oder so was, oder ist das eher so 'ne Kopfsache?
Aber ich glaube einfach also dieses dieses müde werden halt, ne, ich glaube das habe ich nach jedem Essen. Also es ist egal, ich kann auch 'n Salat essen, dann werde ich müde. Ähm, aber ich fühle mich halt schlechter, wenn ich halt 'n fetten Burger in mich reingeschoben habe, äh, oder also bei Burger ist schlimmer als bei Pizza, ne? Bei Pizza fände ich's jetzt nicht so schlimm, es sei denn, das ist jetzt so 'ne deutsche Pizza, dann dann fände ich das schlimm. Ist nämlich 'n Unterschied. Ähm. Aber bei so, äh, 'ner italienischen Pizza ist es nicht so schlimm, weil da ist der Boden nicht so dick und das ist alles alles Tuttifrutti. Ähm, aber aber auch so bei bei Nudeln zum Beispiel, ne? Nudeln ist nix Schlimmes. Das Ding ist, ich esse dann mehr als ich eigentlich kann und sollte, und dann habe ich auch wiederum Schuldgefühle. So wieso wieso habe ich nicht einfach aufgehört als ich satt war? Nein, du musst dich natürlich voll fressen und dann liege ich so halb halb, äh, tot auf dem Sofa.
Mhm. Okay. Mhm. Okay. <chuckles> Mhm. Okay. <chuckles> Hast du denn, äh also du wirkst da schon so, als wärst du so 'n Foodie, ja? Du hast jetzt gesagt, deutsche Pizza, italienische Pizza und alles und Cookies und so was. Ist es bei dir auch so 'n bisschen die Liebe zum Essen oder hast du so Stresssituationen oder so Trigger, die dich dann verleiten, Fast Food zu essen oder irgendwie so viel zu naschen?
Ja, ich bin da natürlich die schlimmste Kombination, die man haben kann, ne? Ich liebe Essen. Also ich ich finde manchmal, es gibt nix Geileres, als irgendwie was Geiles zu essen, ne? Dieses Gefühl, was du dann kriegst. Also es ist einfach geil. Aber, ähm, ich nasche auch supergerne und ich habe auch Trigger, ne? Also, bei Stresssituationen kommt immer drauf an, leichter Stress, schwerer Stress. Wenn schwerer Stress ist, kann ich gar nix essen. Bei leichtem Stress kann ich echt viel essen. Dann ist das meistens so, dass ich dann irgendwie in der Küche rumlaufen und denke: „Wat kann ich mir jetzt in 'nen Mund stopfen?“ Ähm, und, ähm, dann habe ich generell so Triggerpunkte emotional, die habe ich aber noch nicht irgendwie rausgefunden, wo die jetzt genau liegen.
Mhm. Mhm, okay. Mhm. Mhm, okay. Hast du denn also dass du sagst, jetzt so: Du hast dich schlecht gefühlt und deswegen im Kalorien, äh 'ne Kalorienmenge, hast du denn auch so eigentlich so 'n Ziel, dass du sagen würdest, äh, dass d dem steht dann dir so dieses Fast Food und die Nascherei im Weg. Also hast du irgendwas wie, ich weiß nicht, jetzt ist der Jahresumschwung, ich will irgendwie X Kilo verlieren oder ich wollte irgendwie 5 k äh, 5 Kilometer joggen gehen oder so was. Hast du auch so 'n festes Ziel schon oder das ist eigentlich nur so das Alltagsleben?
Äh, das hatte ich früher witzigerweise, ne, mit diesen ganz festen Zielen und so. Ähm, ich glaube, das Ding ist bei mir, ich habe so 'n bisschen, ähm, meinen Bezug zu Essen zerstört, als ich nämlich solche Ziele hatte und, äh, sehr viel im Krafttraining war und sehr stark Kalorien gezählt habe. Also jedes ich habe im Essen gar nicht mehr Essen gesehen, sondern ich habe nur noch Kalorien drüber gesehen, also ganz, ganz stark. Und, äh, das, ist das, was mich dann 'n bisschen restringiert und dieses schu schlechte Gewissen auch natürlich wieder hochkommen lässt, ne? Ähm, so, wenn ich jetzt 'n Snickers esse, dann denke ich mir so: „Gott, das sind jetzt wieder 250 Kalorien gewesen, wofür eigentlich, ne, für kurz, äh, 2 Sekunden, äh, Friede, Freude, Eierkuchen in mir drin.“
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Mhm, hast du denn auch noch das ist ja, äh viele Leute berichten ja da so, ähm, wenn die diese Zeit hatten, die waren dann so voll in dem in dieser in ihrer Gym Era, ja, dann sind die ins Fitty gegangen und alle Kalorien gezählt. Und die haben aber meistens dann diese extrem also die sind ja 6 Tage super gut unterwegs. Und am siebten Tag gibt's dann 'n Cheat Day und dann wird auch so richtig reingehauen. Hast du aus aus so alten Zeiten hast du vielleicht schlechte Gewohnheiten mitgenommen?
Ähm, das, ähm, habe ich zum Glück nicht mit rein genommen. Also ich habe es mal versucht, weil das Ding war war zu Hause auch immer bei meinen Großeltern, ne? In der Woche clean essen und am Wochenende durftest du dann Schokolade essen, ne? Das weil, meine Großeltern haben das gemacht, ob d wohl die überhaupt gar keinen Sport getrieben haben. Äh, das war so bei denen gang und gäbe. Und als ich dann aber so in diese meiner Fit-Ära war, und das waren nämlich auch gut, boah, über 10 Jahre, ähm, hat sich das natürlich schon sehr stark etabliert. Aber irgendwann mal habe ich schon nen richtigen Pol gefunden, ne, dass ich sage: „Okay, ich kann mir aber täglich irgendwie was gönnen, theoretisch gesehen, und muss nicht halt auf diesen einen einen Tag hinarbeiten, ne, äh, wenn's dann in Maßen ist.“ Aber dies dieses in Maßen, das, ähm, kann man 'n bisschen also gestern zum Beispiel, habe ich nach dem Essen noch 1/2 Tafel Rittersport-Schokolade gegessen, mit Nüssen auch noch dazu, ja, also die kamen ja noch on top, also weil die da drin waren. Und, ähm, das schlechte Gewissen war schon da, zum Glück nicht so sehr, weil's dunkle Schokolade war, da habe ich mir gedacht: „Komm, ich trickse mich mal 'n bisschen aus“, ne, so nach dem Motto. Äh, aber es war trotzdem da, ne, weil ich habe dann dann natürlich noch weil dann habe ich ja schon mal angefangen, ne? Dann habe ich noch gebrannte Mandeln gegessen, dann habe ich noch, äh, so 'ne Zimtschnecke gegessen, dann ist 'n bisschen expandiert mit diesen ganzen süßen sch sch n n Rumnaschen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. <laughs> Mhm. <chuckles> Ja, ja. Also erst mal, dunkle Schokolade soll ja angeblich gut fürs Herz sein und Nüsse sind, äh, ungesättigte Fettsäuren. Die sind auch, äh die sind auch gut oder gesättigte, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die sollen auch auf jeden Fall gesund sein. <laughs> Ähm, also vielleicht musst du da dich erst mal gar nicht so schlecht fühlen. Du hast jetzt gesagt, nach dem Essen. Wie ist es denn bei dir, vielleicht auch so zu der privaten Situation, ähm, äh, lebst du alleine in ner WG mit 'nem Partner oder immer noch mit Großeltern? Weil das ist ja auch immer so 'n Aspekt wie: Wer kocht, wer kauft ein? Wo kommen diese Naschereien her? Wie sieht es da so bei dir aus?
Hm, ich wohne zurzeit alleine. Ich habe aber 'n Partner, mit dem ziehe ich jetzt zusammen. Und ich weiß, das wird dann noch ganz schlimm werden, ne, weil er ist auch so 'ne Naschkatze. Und er sagt dann immer: „Ja, kauf das nicht,“ ne? Und ich kaufe es dann trotzdem. Und der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich kann's liegen lassen und er kann's dann nicht liegen lassen und dann, äh, wird natürlich so 'ne kleine Konkurrenz draus, ne? Weil, äh, wenn er mir dann immer meine Süßigkeiten weg isst, wenn ich sie dann mal brauche, ne, dann kriege ich natürlich auch 'n Krampf. Und dann kann das natürlich auch so in, äh, expa also, expandieren halt, so mit den Süßigkeiten vernaschen. Und dann ist das schlechte Gewissen natürlich enorm groß, ne? Und das Ding ist, wenn ich halt mit ihm bin, koche ich halt täglich, was ich zu Hause nicht tue, wenn ich alleine bin. Und, äh, wir essen halt auch immer sehr gerne, ne? Das auch noch so 'n Problem. Also, wir schaukeln uns da so 'n bisschen hoch
Mhm. Okay. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm.
und dann wird auch m meistens mehr also ich habe immer gesagt, dass: „Wenn ich mit dir bin, nehme ich zu, wenn ich alleine bin, nehme ich ab.“
<chuckles> Das ist ja auch so dieses Beziehungsbäuchlein, von dem man immer so ganz sa sa salopp redet, was ja, glaube ich, ganz, äh, natürlich ist und was dann kommt, gerade wenn man auch so was hat, wie dann zusammenziehen. Habt ihr du hast ja auch gesagt, du warst ja früher sogar schon so in dieser, äh in deiner Fit-Era. Habt ihr oder hast du ist das vielleicht für dich auch 'ne Option, einfach, äh, gesündere Naschereien zu kaufen? Es gibt ja, keine Ahnung, von Foodspring oder so, gibt's ja auch gesündere Riegel. Oder einfach mal anstatt, dass du jetzt 'ne Packung, äh, KitKats oder Snickers kaufst, einfach so 'ne so 'ne Obstschale hinstellen oder ist das erst mal für dich jetzt nicht so 'ne Option?
Das ist 'ne richtig gute Sache und 'n richtig guter Tipp. Also, zu Hause habe ich's einfach mit Mandarinen, und gerade ist Mandarinenzeit, ne? Aber die haben natürlich auch extrem viel Zucker, das darf man nicht vergessen. Ähm, und wenn ich jetzt ich liebe auch Mangos und Ananas, so was halt alles. Nur alleine zu Hause schnippel ich mir das dann halt nicht, ne? Dann muss, wenn mein Partner dann mit mir wohnt, dann muss er halt schnippeln. Ich mache das nicht.
Mhm. Mhm. Ja. Aber wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich meine, es ist ja dann vielleicht so du sagst: „Hör mal Schatz. Du machst hier die Snacks in Form, du schneidest uns die Mango schön zur Rose und den Apfel schön auf, ja?“ Und bei dir ist es dann vielleicht eher so dieses du sagst halt: „Hey, ich übernehme das Kochen, ich koche was Gesundes für uns, was jetzt kein Fast Food ist. Äh, so kommt ihr auch nicht in diese Versuchung irgendwie, ähm, halt auswärts zu bestellen oder also irgendwie zu bestellen, oder irgendwohin zu gehen, weil ihr halt ganz genau wisst: „Okay, ich koche das Abendessen, er kümmert sich so 'n bisschen ums Dessert.“ Aber halt dann irgendwa in irgend 'ne Nascherei, die nicht ganz so auf die Hüften schlägt. Wäre das vielleicht nicht so was?
Ja, klar. Hm. Ja, das hört sich schon noch gut an. Also, dass ich dann ihm sage, er muss das halt übernehmen, weil ich ja eh schon das Kochen übernehme, dann kann er wenigstens das Naschen übernehmen.
Hm. Und es ist ja auch so, wenn ihr vielleicht ich glaube, der Klassiker ist ja auch so dieses Fast Food ist häufig, wenn du auch sagst, jetzt nicht äh, wenn du wenn's super gestresst ist, dann hast du gar keinen Hunger, aber so von den kleinen Alltags äh, Stressen, das das ist so so 'n bisschen so diese Verpflichtung. Wenn ihr halt vorher schon so die Woche plant nach im Sinne von also wenn ihr dann zusammengezogen seid, dieses: “Okay, was Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag äh, kaufen wir halt, äh für diese Tage kaufen wir X ein und daraus kochen wir was“. Dann habt ihr auch schon sozusagen seit ihr in Vorkasse gegangen, habt die Sachen gekauft, die wollt ihr natürlich jetzt auch nicht irgendwie verschwenden und verderben oder so was. Und dann wisst ihr auch schon ganz genau: „Okay, es wird was Gesundes gekocht und, äh, wir müssen gar nicht auswärts, KFC oder Subway, essen gehen“.
Ja, das ist 'ne richtig gute Idee, wirklich 'ne gute Idee. Aber manchmal kriege ich dann schon so also manchmal liege ich dann so abends aufm Sofa, ne? Und habe dann dann vielleicht, äh, irgendwie verpeilt, ne sagen wir mal, es ist 18:00, und dann liege ich aufm Sofa und ich habe verpeilt, einfach zu essen. Äh, das passiert manchmal, wenn ich dann halt sehr viel Stress habe und sehr viel arbeite und so und dann vergesse ich das einfach und merke halt einfach das den Hunger nicht. Und dann denke ich mir halt: „Ach komm, da kann ich mir jetzt auch was von Burger King bestellen oder 'n Döner bestellen oder irgendetwas, was so richtig schwer im Magen halt auch einfach liegt,“ ne? Und dann schlägt das, äh dieses schlechte Gewissen zu und ich mache das nicht oft, aber manchmal.
Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Aber das ist schon mal das ist interessant, wenn du schon sagst, du machst es nicht oft, aber manchmal, das ist ja so leben und leben lassen, ne, es ja so 'n bisschen dieses vielleicht musst du dir gar nicht dann so 'n schlechtes Gewissen machen. Vielleicht ist die Situation ja schon besser, als du denkst und dann muss man einfach mal auch genießen, weißt du, dass du, also einfach nur so 'ne Pers so 'nen Perspektivenwechsel, dass du halt sagst: „Ich gönne mir jetzt jetzt sowieso nicht so häufig“ und dass du dann ist ja auch schade, dann gibst du irgendwie extra Geld aus, weil du dann noch mal irgendwie dir was gönnen willst oder so oder vielleicht ist es ja auch mal was anderes als jetzt nur so 'n Döner und dass du den dann einfach nur richtig halt einmal genießt, und dann fühlst du dich auch gut, und dann ist das schlechte Gewissen eigentlich auch schon weg.
Mhm. Boah, das ist auch gut. Vielleicht muss ich wirklich mal die Perspektive wechseln. Weil wirklich, ich mache das echt selten und ich bin jetzt auch kein dicker Mensch, also es geht ja eigentlich. Ja, vielleicht mache ich das so, also vielleicht gönne ich mir dann einfach ab und zu irgendetwas und versuch dann wirklich dieses schlechte Gewissen nach dem Fast Food vor allen Dingen und nach den Naschereien, wenn's nicht überhand nimmt, äh, dann einfach mal abzulegen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich glaub, das könnte echt schon weil vor allem wenn du auch sagst, du hast ja von früher die Disziplin und machst das jetzt auch nicht so häufig, dann ist das wahrscheinlich bei dir wirklich klingt eher so, dass es in Maßen ist und dann ist auch okay. Also ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen.
Weißt du was? Du hast mir da echt, äh, richtig gut mitgeholfen und, äh, ich werde jetzt versuchen, dieses, äh, schlechte Gewissen echt abzulegen. Danke dir.
Gerne, gerne. Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Hm. Tschüss!
Tschau.